ใช่ค่ะ แล้วก็คือ ด ดีจังเลย คือเราก็มัดผมเนาะ เพราะว่า ว่ามัน มันยาวเนาะ เราก็ ถ้าไปตัดมันเสียเงิน แล้วก็รู้สึกว่า ค่าตัดผมก็แพงด้วยค่ะ แล้วตอนนั้นเราเป็น เอ่อ ทำงานปีแรก ๆ เราได้เงินเดือนแบบว่าน้อยมากเลยอะ คือ 15,000 18,000 อย่างเงี้ย คือมันน้อยอะ สำหรับการที่อยู่กรุงเทพอะค่ะ ค่าคอนโด ก็ เจ็ดพันห้า แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่า เรา อีก โอ้โฮ นานไม่พอ ใช่ไหมคะ แล้วค่าตัดผมก็ 400-500 เหมือนกันนะคะ 450 อย่างเงี้ย
อืม อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ อืม ใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ อืม ก็แพงเหมือนกันนะคะ เนี่ย สูงเลย อย่างงี้ก็เท่ากับว่า ได้ทั้งแบบว่าแฟชั่นโดยบังเอิญ ค้นพบสไตล์ตัวเองโดยบังเอิญ แถมยังประหยัดเงินอีกเนาะ แล้วนอกจากทรงผมแล้วค่ะ ที่วินมีการค้นพบโดยตัวเอง แล้วก็บังเอิญแบบเนี้ยน่ะค่ะ มีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมอะคะ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะ?
ใช่ ใช่แล้วค่ะ